बिल्कुल, और आजकल तो यही होता भी है कि इंस्टाग्राम पे कोई 1-2 पंक्ति ही वायरल होती हैं किसी भी गाने की। 1-2 अ, लाइन ही वायरल होती हैं और उसको लेकर हम फिर फाइंड आउट करते हैं कि भाई कौन-सा गाना है, किसने गा रखा है। हालाँकि, बाकी का पूरा गाना उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वायरल ही वो लाइन हो रही होती है, जो उसमें सहूर की लाइन होती है। और हाँ, कुछ गाने होते हैं जैसे अ, पुराने गानों की बात करें तो उसमें एक गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, ये वाला जो गाना है। और अरे नहीं, तो ये गाना अ, बहुत अच्छा इसकी लाइन इसकी सारी लाइन बड़े अच्छे लगते हैं, ये नदियाँ, ये मौसम, ये और एक वो य एक वो गाना है, ये रात भीगी-भीगी। वो हमें बहुत हम 2 दिन से वो गुनगुना रहे थे, काफ़ी अच्छा गाना है। हाँ, तो वो भी प्रेरित करता है मतलब कुछ गाने हैं, जो आपको वैसे प्रेरित नहीं करते हैं, वर्कआउट के लिए या वैसे पर जीवन के लिए, आपको जीने की जो जिजीविषा जिसे कहते हैं, वो आपके अंदर थोड़ा-सा बनाए रखते हैं और हमेशा आपको उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। जी।
अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे वाह, वाह! अति उत्तम। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, अच्छा। अरे वाह, वाह! अ, अच्छा, जी। अरे! हाँ जी, हाँ जी। अरे! बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जी। अरे, ये तो आपने वैसे चलिए बहुत अच्छे-अच्छे गीत दुबारा से बताए और वैसे आपने पुराने गीतों का ज़िक्र किया ही है तो क्या आपने वो गीत सुना है? अ, एक लड़की भीगी-भागी सी?
जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना है वो और हमने काफ़ी बचपन में सुना हुआ था। अभी भी सुनते हैं बचपन में क्या, वो तो ऐसे गाने कभी भी किसी भी उम्र में सुनिए, आपको नए ही लगेंगे। अ अम, और इसमें कितनी नज़ाकत से उन्होंने गाया हुआ है, लगता भी है जैसे एक शरारत के मूड में कोई गा रहा है। और
अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सच। अच्छा, अरे वाह, वाह!
जी अ, तो उसमें यही लगता है कि अ, एक शरारती मूड में गाया है और आवाज़ में जो मिठास म है, जो समाँ बनता है इस गाने में वो बड़ा खूबसूरत है। एक लड़की भीगी-भागी से ऐसे करके वो गाना है और बहुत प्यारा लगता है। और ए जैसे अ, एक और गाना है ए चांदनी मतलब ज़िंदगी के बारे में तो बहुत सारे गाने हैं। किशोर दा के तो कई गा मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, ज़िंदगी एक सफर है सुहाना और उम, कुछ गाने होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं अपने रिश्तों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि प्रेरणा आपको केवल एक ही विषय में मिले। कई होते हैं गाने, जो आपको भजन के रूप में आपको जीवन का सच जानने के लिए उजागर करते हैं। कई गाने होते हैं जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको अ, प्रेरित करते हैं। कई होते हैं जो आपको सक्सेस पाने के लिए अ, प्रेरित करते हैं तो संगीत देखिए, इंसान के साथ ही जन्मा है और हमेशा संगीत का जो असर आदमी पर होता है उसकी अंतरात्मा पर, वो किसी दूसरी चीज़ का नहीं होता। जी।
वाह, वाह। मतलब जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अ, वाह! आपने तो हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। अरे! बिल्कुल। ओ पालन हारे हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने पूर्णतः बिल्कुल ही सच बात कही है और जैसे आपने अभी है ना, भजनों की बात करी, प्रार्थनाओं की बात करी तो वैसे अ, एक संगीत जो है वो मतलब सभी लोगों ने सुना होगा ऐसा मुझे लगता है, वो है ओ पालन हारे। क्या आपने वो संगीत सुना है? और क्या आप उसको सुनना पसंद करते हैं एक बार को?
जी।

अ, देखिए कई सारे गाने ऐसे होते हैं जो आपको अ अ, आपको प्रेरित करते हैं हमेशा के लिए। जैसे ये भजन जो है जिन जो मैंने ज़िक्र किया है एक मैं भटकी गैया तेरी इस तरह का अ, उम, मतलब भट ये जो भजन है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के उन दिनों में सुना था जब मैं बहुत ही ज़्यादा अवसाद से घिरा हुआ था और थोड़े-से पल वैसे थे कि अकेलापन महसूस कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए। तो वो हम अ अ अ, उस समय सुनते थे और कई ऐसा लगता है ना कि संगीत आपको थाम लेता है, संगीत आपको अ, आप जब ज़िंदगी में उस मोड़ पर होते हैं जहाँ आपको लगता है थोड़ा-सा बिखराव चल रहा है वहाँ संगीत आपको किसी न किसी तरीक़े से थामता है और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों इतनी हर एक जगह पर संगीत बनता है अलग-अलग भाषाओं में बनता है। जो जैसे जगह पर है वहाँ संगीत बनाया जा रहा है अ, देहात में है तो देहात में लोग देश अ, मतलब देशज जो जिन्हें हम अपने लोक गीतों के रूप में बनाते तो संगीत हर युग में हर अ, बार इतना प्रासंगिक रहा है संगीत श्वासों के जितना ज़रूरी है। हम अगर ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए अ, मतलब हवा पानी और बाकी की चीज़ें ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए तो संगीत भी मुझे लगता है उतना ही ज़रूरी है जीवन के लिए जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा जी ओह! अरे रे! बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अरे वाह, वाह! हाँ जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। मो तागा हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह वाह! बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। तो वैसे देखिए आपने ये बोला कि संगीत ज़रूरी है, तो क्या आपको लगता है कि एक बार को है ना इस गाने में बदलाव किया जा सकता है कि है ना गीत है अ, वो साँसों की ज़रूरत है जैसे। तो क्या आपको ये लगता है कि उसमें ये बदलाव कर ये किया जा सकता है, गीतों की ज़रूरत है जैसे?
जी। बिल्कुल किया जा सकता है और देखिए अ, गीतों अ, मतलब गीत हमारे उत्सव के कोई भी गीतों के बगैर नहीं हो सकते शादियाँ नहीं हो सकती। अ, हम ज़रा-सा भी खुश होते हैं तो गुनगुनाने लग जाते हैं ज़रा-सी अच्छी हवा चेहरे को छूती है हम तुरंत गुनगुनाने लग जाते हैं और अ, उम, अ अ, जो भी अपने स्तर पे है बूढ़ा है तो बूढ़ा गुनगुना रहा है बच्चा है तो बच्चा गुनगुना रहा है और अ, मतलब अ, गाँव में हैं जिनको अलग-अलग भाषाएँ बूढ़ी दादी नानी काकी जो हैं वो गुनगुनाती हैं हर इंसान गुनगुना कर अपनी अ, इच्छा व्यक्त करता है तो देखिए संगीत किस तरह से समाया हुआ होता है ज़िंदगी में जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! सच। हाँ जी। अरे वाह, वाह! बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। पूर्णतः सच। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल सच बात कही और वैसे कह लीजिए कि आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि जो है आपका दे संगीत में ज्ञान वो बहुत अच्छा है और आपने मुझे इतनी दिलचस्प और रोचक जानकारी दी और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात दुबारा जल्द फ़िर से हो। आपका दिन बहुत शुभ हो शुभ रात्रि।
उ, जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतने अच्छे से प्रश्न पूछे। हमें बहुत अच्छा लगा सारे प्रश्नों का जवाब देते हुए और उम्मीद है आगे भी आपसे यूँ ही बातचीत बनी रहेगी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।